Ah, siguro mamaya na lang siguro. Kasi hindi pa ako inaantok, eh.
Mm, okey.
Oo.
Ayun po, ah, ngayon kasi patulog nako um, ngayon nanonood ako ng balita. <laughs>
Medyo. Oo. Oo. Ano po ano po meron sa balita?
Ayun, um, kasi ganyan po ang ginagawa ko, um, kasi wala naman po akong time na ma-nood-nood na dahil busy rin po sa mga gawaing bahay kaya kapag matutulog na po ako ayan diyan ko pinapasok yung mga pag pag-se-cellphone, panonood ng mga balita. Ayun po 'no medyo nakakabahala ngayon yung mga um, hindi ko po sure kung okey lang po ba pag-usapan natin ito? Ah, yung pagtaas ng bilang ng mga kaso ng droga ngayon nakakalungkot lang po ito.
Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Sige na okay lang. Oh.